आजकल ना मेरी ध्यान बहुत ही ज़्यादा भटक रही है इधर-उधर। मैं जितना भी चाहती हूँ कि मैं पढ़ाई पे ध्यान दूँ, पर मैं दे ही नहीं पाती हूँ। मेरा कुछ दिन में एग्ज़ाम आने वाला है, पर मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर मैं एग्ज़ाम में मैं लिखूँगी क्या? हो क्या रहा है ना कि मेरा रिश्ते की बात चल रही है, तो मैं इतना घबरा रही हूँ कि आखिर मैं अ, शादी करूँ, ना करूँ? इतना मतलब एक तरह का मेरे अंदर कशमकश चल रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतना परेशान हो चुकी हूँ मैं। इस वज़ह से मेरा पढ़ाई पे ध्यान नहीं लग रहा है, ना ही खाने पे लग रहा है, ना ही अपना कोई भी काम पे लग रहा है। इस वज़ह से मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है धीरे-धीरे, कि मेरा ध्यान इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं है? और सारा ध्यान मेरा सिर्फ़ वहीं पे जा रहा है कि मैं शादी क्या करूँ, ना करूँ? मैं परिवार वाले भी मुझ पे काफ़ी ज़ोर डाल रहे हैं कि, "तुम शादी कर लो, सबकी शादी हो चुकी है।" तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं पढ़ाई पे ध्यान कैसे दूँ और मैं अपना परीक्षा कैसे निकालूँ? मैं अगर अपना परीक्षा निकाल लूँगी, तो शायद शादी के लिए वो लोग नहीं बोलेंगे। पर मैं समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग भी मुझे बोल रहे हैं और मैं अपना पढ़ाई पे भी ध्यान कैसे दूँ? तो कृपया करके आप मुझे बता सकेंगे कि मैं ऐसा क्या करूँ, जो मैं मेरा ध्यान बार-बार ना भटके और मैं अपना पढ़ाई पे ध्यान दे सकूँ? जी।
जी मैं बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी आपको सुझाव दे के लेकिन उससे पहले न मैं थोड़े सवाल पूछना पसंद करूँगी। जिससे न मैं आपकी सिचुएशन को और अच्छे से बेहतर से समझ पाऊँ। तो ये जो आपको ध्यान की परेशानी होती है कि आप ध्यान नहीं दे पा रही, तो ये किस विषय में है, मतलब ये पढ़ाई के विषय में आप ध्यान नहीं दे पा रहे या फ़िर आप कुछ काम कर रहे हो तो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे मतलब आप थोड़ा और बताएँगे इसके बारे में?
जी। जी, जी बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी। अभी तो फ़िलहाल मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो पढ़ाई है क्योंकि मेरा कुछ दिन के बाद एग्ज़ाम है तो मैं पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ मेरा उसमें ध्यान भटक रहा है। और दूसरा है कि मेरा खाने-पीने पे भी उतना ध्यान नहीं है। ना ही मैं अब वर्कऑउट करती हूँ पहले मैं न अपना अ, व्यायाम भी सब भी करती थी ताकि मेरा शरीर ठीक रह सके पर अब उस सब चीज़ों पे भी ध्यान नहीं है। तो ज़्यादातर तो मेरा पढ़ाई है कि मैं आख़िर अपना पढ़ाई कैसे डेली करूँ और मतलब मैं दिन भर में से 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाती हूँ। दिन भर मैं इधर-उधर की बातें सोचती रहती हूँ मेरा ध्यान भटकता रहता है कभी ये कभी में मम्मी-पापा बोलते हैं कि चलो लड़के के साथ मिल लेते हैं। तो कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि वहाँ जाएँगे तो क्या होगा? वहाँ पे क्या लोग बोलेंगे? क्या सोचेंगे? मैं क्या करूँगी क्या पहनूँगी? ये सब मेरी ध्यान इतनी भटकती है ना कि आपको क्या ही बताऊँ? मुझे इतना कशमकश हो रहा है कि मैं इस प परिस्थिति में आ चुकी हूँ कि मुझे ख़ुद भी समझ में नहीं आ रही है कि आख़िर मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरा ध्यान वापस से पढ़ाई में चल जाए, जी।
जी ये जो परेशानी का जो कारण है, ये बस अकेला एक ही ये जो आपने बताया वो ही बात है या फ़िर ऐसा है कि हाँ फ़ोन के वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या फ़िर कोई और चिंता है? आप थोड़ा और बताएँगे इसके बारे में।
जी, जी बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी ये मोबाइल की वजह से तो ज़्यादा नहीं है। हाँ मोबाइल में चलाती हूँ पर उतना नहीं चलाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मेरा ध्यान बस वही बातों पे ही जा रहा है कि वो सब सो मैं ज़्यादा सोच रही हूँ उस पर मेरा ध्यान ज़्यादा जा रहा है कि मैं अम न इतना सोचती हूँ ना कि दिन भर मेरा उसी में निकलना है। कोई भी काम करती हूँ सोचती हूँ वहाँ पे क्या करूँगी? वहाँ पे अगर बैठूँगी तो लोग कैसा सवाल करेंगे? क्या बोलेंगे? उसके बाद मेरे किसी भी चीज़ों पे ध्यान नहीं लग रहा है मतलब मैं न बार-बार अब मेरा ध्यान भटक रहा है कि मैं खाना भी खा रही हूँ, तो मेरा वहीं पे ध्यान जा रहा है। मतलब मैं कुछ भी आजकल ढँग से कर ही नहीं पा रही हूँ। मेरा मतलब हो गया है ना मेरी तबियत तक ख़राब होने की स्थिति में आ चुका है। मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ मेरे एग्ज़ाम हैं, पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। उल्टा की मेरा पढ़ाई इतना कम हो गया है कि मेरा कुछ दिन में अ, प्रैक्टिकल था वो तक मेरा ख़त्म हो चुका है। मैं सर बहुत मुझे डाँटे हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम बार-बार गलती करती हो तुम क्यों इस तरह कर रही हो? तुम्हारा म नंबर कम आएगा तो तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगी। तो मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ?
जी आप परेशान ना हों ये तो सभी के साथ होता ही रहता है। तो मैं उससे पहले न और थोड़े सवाल पूछना चाहूँगी, कि ये जो बात है न जो आपको परेशान कर रही है, क्या इसके बारे में आपने अपने दोस्त या फिर परिवार से बातचीत करने की कोशिश की, कि ये बताने की कोशिश की हाँ मैं आप जो ये कर रहे हो न इसकी वजह से मैं मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है? क्या आपने कभी कोशिश की कि हाँ स बता सकें जिससे आपको न थोड़ी परेशानी कम हो?
जी। जी, जी बिल्कुल मैंने बताने की कोशिश की। मैंने मम्मी को बताने की कोशिश की, मम्मी देखिए अभी शादी म के बारे में मत बात कीजिए अभी मुझे लड़के से नहीं मिलनी है। आप लोग जो बात कर रहे हैं न मेरे दिमाग में वही जा रहा है और मेरा ध्यान सारा वहीं जा रहा है, मेरा ध्यान भटक रहा है मेरे पढ़ाई से। मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं कोई भी काम करती हूँ, तो मेरा ध्यान चल जाता है मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ। मैं अपनी दोस्त लोग को नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि अगर मैं उन लोग को बोली, तो वो लोग शायद मेरा मज़ाक बनाएगी इसलिए मैं उन लोगों को नहीं बोल रही हूँ। सिर्फ़ मैं अपने मम्मी से बात की थी, तो वो बोली देखो ऐसा कुछ नहीं होता, तुम अपना पढ़ाई पे भी ध्यान दो, क्यों नहीं दे रही हो? तुम्हारा ध्यान कैसे बार-बार भटक रहा है? तो मैं उन मैं उल्टा वो मुझे डाँट दिए कि तुम अ ग तुम्हारा गलती है तुम सब गलती कर रही हो। तो मेरा ध्यान तो फिर भटकने लगा कि मम्मी उल्टा मुझे क्यों डाँट दी है, मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है। तो फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मैं, किसी भी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मैं ज़्यादातर मैं मोबाइल थोड़ा-मोड़ा देखती हूँ और फिर मैं सोती हूँ या फिर सोचती रहती हूँ। बस यही आजकल चल रहा है। पढ़ाई पे तो मतलब मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है।
जी, मैं समझ सकती हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इत्ते से समझाया जो आपकी प समस्या है। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगी, ये जो परेशानी को दूर करने के लिए आपने कुछ किया है मतलब कुछ अ, मतलब जैसे कि आपने कुछ अ, इसे कम करने के लिए कोशिश की कि जिससे आपका ध्यान ना भटके?
जी। जी, जी, मैंने कोशिश करने की बहुत कोशिश की, सुबह-सुबह मैंने व्यायाम करने की कोशिश की, चलो थोड़ा मेडिटेशन करते हैं तो ध्यान मेरा नहीं भटकेगा। पर उ उस सा टाइम में भी मेरा दिमाग में यही चल रहा था कि क्या होगा कैसे अ, बोलेंगे क्योंकि कुछ दिन के बाद ही मम्मी बोल रही थी कि, "तुम्हारे एग्ज़ाम से पहले ही जाना है।" तो मैं ध्यान भटक रहा था कि आखिर मैं एग्ज़ाम से पहले जाऊँगी तो मेरा एग्ज़ाम पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरा ध्यान बार-बार उस चीज़ों पे जा रहा था तो और किसी चीज़ पे जा ही नहीं रहा था। तो मैं ना व्यायाम नहीं कर पाई, ना ही मैं अपना मुझे नृत्य बहुत पसंद है, मैं उस वो भी आजकल नहीं कर पा रही, उसपे भी मेरा ध्यान नहीं जा रहा। मुझे इतना पसंद है मुझे नृत्य, कि मैं डेली करती थी 2 घंटा पर मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। जी।
जी, मैं काफ़ी हद तक आपकी जो समस्या है ना मैंने बहुत अच्छे समझ ली है, और मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी और थोड़ा जिससे ना मैं ना आपकी सिचुएशन को और अच्छे से समझ सकूँ। तो ये जो बात है ना कि आपकी परीक्षाएँ ये जो भी हैं, आप अभी कहाँ कितने तक पढ़ चुके हो और कितना पढ़ना चाहते हो? या फिर आप कह सकते हो कि आपको पढ़ाई हो चुका है, तो आपके एजुकेशनल स्टेटस के बारे में अगर आप थोड़ा और बता सकते हैं?
जी। जी, जी बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी। अब देखिए मेरा म मतलब लास्ट है। मेरा तो मतलब ज़्यादा नहीं मात्र 6 मंथ और मुझे पढ़ना है। तो अब तो मेरा फ़ाइनल होने वाला है फिर भी मम्मी सब नहीं समझ रही हैं कि अब तो तुम्हारा फ़ाइनल हो रहा है तो अब शादी क्यों नहीं कर सकती हो? सब तुम्हारी दोस्त सब का शादी हो रहा है, सब बहनें सब की शादी हो रही है, तो तुम कब करोगी? तो मतलब मुझे अब 6 मंथ तो कम से कम मुझे समय दीजिए तो स उस वो भी नहीं दे रहे हैं। तो मेरी ध्यान भटक रही है इतना कि आपको क्या ही बताऊँ मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो म मैं स मैं उनको समझा-समझा के भी थक चुकी हूँ कि देखिए आप जो ये सब बातें बोल रही हैं इसकी वजह से मेरी ध्या ध्यान भटक रही है। मैं मेरा कुछ दिन में एग्ज़ाम है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? पे कृपया करके मुझे उम, पढ़ाई करने दें। मुझे ये सब बातें ना बोलें ताकि मेरा ध्यान थोड़ा क पढ़ाई पे भी जाए क्योंकि आप लोग जो बोलते हैं मेरे दिमाग में 24सों घंटा वही चलते रहती है और मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। पढ़ाई से अलग होके मैं बार-बार कुछ न कुछ ध्यान में रहता है, कुछ न कुछ सोचती ही रहती हूँ। तो ये सब तो मेरी ज़िंदगी में चल रही है। कृपया करके मुझे कुछ ऐसा सुझाव दें जो मैं इसे ठीक कर सकूँ?
जी, जी, मैं सुझाव ज़रूर दूँगी, लेकिन एक आखिरी अहम सवाल है आपसे मेरा, कि आपको शादी से कोई परेशानी है क्या?
जी। जी, नहीं, मुझे शादी से कोई परेशानी नहीं है। मुझे अपने पैर पर मतलब खड़ा होने अ, का होने का मन कर रहा है क्योंकि देखिए, इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है आज की दुनिया में। इसलिए मुझे अ, खुद का पै पैसा कमाना है, मुझे तिन थोड़ा अ, अपने लिए कुछ खुद के लिए कुछ खरीदना है, कुछ बनना है मुझे ताकि मैं दूसरों को भी दिखा सकूँ कि लड़कियाँ सिर्फ़ शादी करने के लिए नहीं बनी हैं। पर ऐसा कुछ घर वाले नहीं सोच रहे, उल्टा सोच रहे, "तुम शादी करो, ये, वो।" अत्न अ, हर टाइम कुछ भी मैं काम करती हूँ, तो बोलते हैं, "तुम ऐसा काम करोगी, तुम्हारे ससुराल वाले ऐसा बोलेंगे, ये, वो।" तो उ, जो वो बोलते में ध्यान इतना भटकता है कि क्या सच में ऐसा होगा, क्या सच में ऐसा होगा? तो इस वजह से मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाता। तो बार-बार इस इस यही सब चीज़ों में मेरा ध्यान भटकते रहता है। तो मैं शादी को लेके तो मतलब मुझे बहुत ही डर लग रहा है कि मैं अ, नहीं करना चाहूँगी, अभी तो मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहूँगी 1-2 साल। जी।
जी, मैं स आपकी समस्या को बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगी ना कि ना आप सबसे पहले अगर आपने जैसे कि कहा कि आपने बस अपने माता से बात किया और बाकी सबसे नहीं। तो ये जो शादी की विचार है ना, ये सभी परिवार वाले का है। तो अगर आपकी मम्मा नहीं समझी, तो ऐसा कोई जो आपकी बात अ, थोड़ा बहुत अच्छे से समझे और आपकी तरफदारी करे ना, तो ऐसे इंसान से ना आपकी परेशानी पहले तो बताने की कोशिश करें, जिससे ना वो इंसान जबकि बड़ा है ना, तो वो अ, आपकी मम्मा को भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर सकता है, जिससे आपकी थोड़ी बहुत मदद मिल जाए। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी ना कि आप अ, जो व्यक्ति ये सोचता है कि शादी से अगर हुआ, तो आपकी इंडिपेंडेंट वग़ैरह नहीं होता। तो यहाँ पर हमारी दुनिया में कहीं सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि शादी के बाद भी ये जो पढ़ाई है ना, आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो आप ये चिंता मत कीजिए कि हाँ, अगर एक बार शादी हो गई तो मैं इंडिपेंडेंट वग़ैरह नहीं हो पाऊँगी। आप शादी के बाद भी ये आपका जो ये काम है या फिर पढ़ाई जो है ना, आप शुरू वापस शुरू कर सकते हो, तो इसके भी चीज़ में आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। और तीसरी चीज़ इ जो मैं बताना चाहूँगी ना आपको कि आप थोड़ा-सा ना अ, ध्यान से और शांतिपूर्वक रहें, जिससे ना आपका ध्यान में जो है ना, पढ़ाई पर लग सके। जैसे कि आपने कहा कि एग्ज़ाम्स बहुत क़रीब हैं, तो आपकी ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये कर सकते हो कि जिस टाइम पर जैसे कि रात के या फिर आप सुबह जब बहुत जल्दी उठ जाइए, तब पढ़ाई कीजिए क्योंकि सुबह तो बहुत अच्छे से याद रहता है, और दूसरी बात तब ना इतना परेशानी इ होगा कि हाँ, आपके परिवार वाले भी आपके साथ जागें। तो आप ये कर सकते हो कि अगर आप 6 बजे उठते हो, तो आप 4 बजे उठ के ना तब पढ़ाई कीजिए। उस टाइम पर आपका ध्यान भी बहुत अच्छे से लगेगा, और आपका परिवार जो है ना, वो आपको परेशान भी ना कर पाएगा। और मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि ना आप ध्यान करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, मतलब बहुत देर ना कीजिए। आप ऐसे कर सकते हो कि हाँ, आप बाहर जाके थोड़ा घूम के आ सको शाम में, जिससे ना आपको थोड़ा माइंड जो है ना, वो थोड़ा फ्रेश रहेगा। या फिर सुबह जब उठते हो ना, तो मुँह धोने के बाद ना थोड़ा एक्सरसाइज़ या फिर मेडिटेशन करिए, जिससे ना आपका ध्यान ना बहुत अच्छे से ना एक जगह पर फोकस्ड रहेगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ना, आप बिल्कुल भी ना परेशान होइए, ये तो बहुत जीवनचर्या है कि हम श एक दिन जा के शादी करेंगे। तो आप उससे बिल्कुल भी ना घबराएँ, ये तो सभी के साथ होता है। तो बस इस सिचुएशन को ना थोड़ा आराम से हैंडल करने की कोशिश करिए। बस मैं इतना ही बताना चाहूँगी, और मैं आशा करती हूँ कि ये जो सुझाव हैं ना, आपकी जो परेशानी को ना काफ़ी हद तक कम कर दें। और जभी भी आपको और थोड़ी परेशानी हो ना, तो आप बेझिझक मुझसे आके पूछेंगे, और मुझे आपकी मदद करके ना बहुत खुशी होगी। तो, धन्यवाद आपका।
जी। जी। जी, जी, बिल्कुल, आपने मुझे बहुत अच्छे सुझाव दिए। मुझे अभी इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जैसा कि मुझे आप आपने मुझे बताया कि शादी के बाद भी पढ़ाई हो सकेगी, तो मैं बिल्कुल, मैं वो करने की कोशिश करूँगी। मुझे इतनी अच्छी सलाह देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे से समझा और वो आपकी परेशानी भी बताई। जी, धन्यवाद।